De Uma Linda Mulher, é. Se você for parar para pens pedir para o ChatGPT fazer a versão dele feminina, ela não vai ser atraente para para as pessoas. Vai ser uma m porque é é como se a mulher, conforme ela vai envelhecendo, ela vai perdendo o valor dela. E o homem não, muito pelo contrário, ele ga
Não faz, não dá. Exatamente. O homem grisalho, ele é charmosérrimo. Agora vai lá uma mulher em Hollywood grisalha.
Sim. Descuidada.
O povo vai acabar com ela.
É. Tanto que aquela mulher do como é que é o nome dela? Aquela aquela Malibu SOS Malibu, uma coisa assim, aquela Pamela Anderson.
Sim. Eh, sim, aquela loira.
Ela é aquela loira. Ela foi uma vez para o tapete vermelho sem maquiagem, né. E ela sempre foi considerada um mulher muito bonita. E ela falou que ela nem pensou muito, ela só pegou e foi, que ela estava um pouco de saco cheio dessa coisa de sempre se maquiar muito para ir pra esses eventos e não foi uma forma de protesto. E aí as
Sim. Sim. Sim, uma sex symbol ela.
É, e aí, ela já está mais velha também, né. E aí as pessoas falaram que era uma protesto contra a indústria da beleza e nã nã nã. E no fim era só porque agora pensa em um homem. Eles ele não vai é maquiado, então assim, ninguém ninguém repara.
Sim. Nem vale. E não né. Nen nenhuma pressão sobre isso.
É.